بُص هو أنت، آآ أما قرر أما أنا قررت قرار زي دوَّة وفكرت إن أنا أعمله، كان في شوية مخاطر آآ للأسف أنا ما كنتش عامل حسابي عليها، بس واجهتها لمّا طلعت وعرفت أتعامل معاها واحدة واحدة. أولًا كانت اللغة طبعًا، اللغة ده كان عبء كبير جدًا بالنسبة للواحد، إن هو يتعامل في اللغة دي. ف آآ يعني حسّنت نفسي، واشتغلت على نفسي شوية، وخدت دروس أونلاين وبتاع، فبدأت أتحسن وبدأت أتكلم و وبعد أول سنة، أصبحت م حتّة اللغة دي أمرها يعني مش مش مهم أوي، بدأت أتعامل بيها.
إمم. إمم. أيوه. أ فتجاوزت تجاوزت عائق اللغة يعني إمم.
آه، تجاوزت عائق اللغة تمامًا. يعني بعد ما اتعلّمت أونلاين، ودفعت على نفسي ودفعت فلوس وبتاع، وخدت دروس أونلاين جامدة جدًا، وبقيت أشتغل على نفسي. يعني أنا عندي أجندات كاتب فيها آآ اللغة ب بشكل رهيب يعني، أجندات مليانة كده، آآ مقفولة لآخرها بالمذاكرة. ف
إمم. إمم. wow! إمم لأ، wow! إمم اجتهاد ده، اجتهاد وعمل جد، آه.
آه آه طبعًا آآ.
طيب غير ع عائق اللغة، تربية الأولاد، الغربة، الاختلاف.
بُص، الغربة طبعًا أنت محروم من حاجات كتير كنت بتعملها في بلدك، بس آآ ربنا بيعوض عنها في حاجات تانية يعني. آآ، أنا أسرتي مع أسرتي معايا طبعًا، بس أنا باحاول، آآ، آآ الشباب كبار وكل حاجة، بس في حاجات طبعًا مُختلفة شوية، فلازم اللي هو اللي أصغر واحد فيهم ده لازم يتعامل معاملة برفق شوية عشان يفهم التقاليد والعادات بتاعتنا، لأن هو سافر من بدري، فما شافهاش أوي وما اتعودش عليها أوي، فممكن يتغيّر. فإحنا بن بنتابع بقى، ونحاول ن آآ يعني باحاول أخلي الاتجاه يبقى زي قضيب القطر كده، إن هو يمشي في الاتجاه ده، ما يحاولش يطلع عنه شمال ويمين، بنح ب باحاول على قد ما أقدر يعني، وباتمنى إن ربنا يساعدني يعني آآ
إمم. إمم. أيوه. تمام. إمم. آه. إمم، إمم، جميل آه، كان في مجموعة من الأولاد كبار فما اتأثروش أوي أو خدوا الثقافة بعمق في بلدهم، لكن ال الصغير هو اللي محتاج شغل شوية، آآ المسجد قريب المسجد قريب منكم؟ مرتبطين بيه، آه.
أ آه آه، إلى حدٍ ما. في واحد قريب آه شوية على بُعد 3، 4 كيلو وفي واحد تاني في مدينة تانية يعني، فال ال اللي هو على بُعد 3، 4 كيلو ده المشكلة فيه إن هو ما بيشتغلش أو ما بيفتحش غير يوم الجمعة لصلاة الجمعة بس، وفي رمضان كان العشا بس عشان التراويح وكده وده طبعًا باستئذان الحكومة ال بتاعة البلد وكان بيبقى مفتوح بالعافية يعني.
إمم. إمم. إمم، مفهوم، أيوه ص إمم. أيوه.